Mm, kesa sa panggabi ka, di ba na
Totoo yan. Pero oo. Pero iba-iba naman yan kada tao kasi may mga tao talaga na mas ano sila, aktibo sila sa gabi, mas gumagana yung isip nila sa gabi sa gabi. May mga kakilala rin naman akong ganyan na bagay sa pamumuhay nila yung oras ng trabaho nila na
Sap mm. Panggabi. Ah, ah. Tama. Ah, okey. Kamusta naman sila? Ma malulusog naman sila? Wala naman silang ibang nararamdaman na ano, sa katawan nila?
Hmm. Depende, eh, depende yun. Kunwari sa bigat ng trabaho, minsan 'di talaga maiiwasan yung sakit sa ulo, eh. Pero kung kung nakakatulog ka naman kunwari ano, pag-uwi mo umaga tas nakatulog ka naman, umaga hanggang hapon tuloy-tuloy, parang sa iba okey siya kasi kumpleto pa rin yung tulog, iba lang yung oras. Iba lang yung schedule mo.
Hmm. Mm. Mm, yun nga. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Hmm, okey. Hmm. Sa oo. Sa 4 na buwan mo nagtrabaho, ano yung mga naramdaman mo sa katawan mo na sumakit do'n sa 4 na buwan na yun? Yung ulo mo, gano'n?
Mm. Parang sakin 'no, yung pinaka ano talaga, yung sakit sa ulo. Yun lang naman. Bukod sa stress at yung ano, yun nga, nahirapan ako na humanap ng balanse sa, ano, labas oo, sa tao. Oo, kasi ano, gano'n ako, eh. Gusto ko talagang maglaan ng oras sa mga mahal ko sa buhay kasi hindi naman sila laging nandiyan 'no. Kaya mahalaga
Hmm. Hmm, mm. Mm. Ah, yung pakikisalamuha mo sa mga pamilya mo. Mm. Mm. Hmm, tama, tama. Hmm, na hindi mo nagawan na hindi mo nagawa ng 4 na buwan 'no?
Parang medyo mahirap siya, pero yung iba nakakaya naman nila.
Hmm.
Kaya, ayun.
Hmm.

Tama mm, mm, tapos yung mga iba di ba yung mga panggabi na trabaho parang, kunwari ah, yayayain mo yung yung kaibigan mo na pang-gabi yung trabaho yung parang hindi na sila nakakasama. Yung parang ganon, wala na silang oras na, magkaroon ng kasiyahan, yung ganun ba? Mm, mm, yun yung naka kaso di naman natin sila masisisi kasi nga, kailangan nila ng pera, ganon. Tas yun yung sina mm, tas yun yung sinasabi mo kanina na parang nakaka-apekto na yung sa kalusugan nila.
Ikaw? Hmm. Totoo. Totoo, nakakalungkot lang. M Oo, wala eh, kailangan magtrabaho m M
Yung parang, yung mga kulang yung tulog, yung ganun yung parang, mas pipiliin nilang matulog nalang ka-uwi sa bahay kaysa sa kumain.
Totoo. Napaka-halaga talaga nung hanapin mo yung balanse.
Hmm, parang Mm. Mm. Mm.
Kasi, kaya ka nga nagtatrabaho para mapakinabangan mo yung mga pinagtrabahuhan mo, masiyahan ka naman, di ba? Hindi naman masama na unahin din minsan yung sarili mo, yung kaligayahan mo, no?
Mm. Mm. Oo nga. Tama. Mm. Tama. Parang yung iba kasi yung parang ano, magtatrabaho sila para maka-ipon sila pampa-ospital nila parang ganun. Dapat balanse lang ano, di ba? Yung parang ang mm ang laki nga nung sahod mo, tapos ipangda-dial i-dialysis mo lang, di ba? Parang ang pangit naman nun hmm yun nga lang, kaso yun nga, yung sinasabi natin kanina, hindi natin sila masisisi. Kung yung, pinagkakakitaan lang talaga nila eh, yung ganong trabaho ano.
Oo. <laughs> Parang bukod mm. Mm. Nakakalungkot. Mm. Totoo. Oo, kasi ang hirap ng buhay ngayon eh, tumataas yung mga bilihin, yung mga bayarin, ang dami mong responsibilidad, di ba? Kaya, hindi talaga natin
Mm. Mm. Tama. Mm. Sahod na lang ang hindi. <chuckles>
<laughs> Oo nga eh, kaya di talaga maiiwasan na, yun, mag-trabaho na mag-trabaho para mamuhay ka sa araw-araw. Yung, magawa mo yung mga responsibilidad mo sa buhay, sa sarili mo tsaka sa iba no? Hmm.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. So, ayun, sa pangalawang tanong, paano mo tinutukoy kung kailan oras na para magpahinga, mula sa trabaho?

Oo, tama, oo.
Siguro. Lahat naman di ba kapag trabaho or pahinga, mga time management talaga dapat. Ah, alam mong ah, hinahati yung oras mo kapag, oras ng trabaho, oras ng trabaho. Pero pag oras ng pahinga, di ba? Kaso hindi mo kasi maiiwasan di ba lalo na oo di ba kahit ayaw natin nang-gigigil tayo. <laughs> May mga ganun lalo lalo na yung mga p mm.
Mm. Totoo. Mm. Totoo. Mm. <laughs> Pag oo, pag maraming gawain ganun.
Lalo na pag tumawag yung boss mo di ba yung pag ano, hindi na oras na ng trabaho, yun yung kakainis eh no? Tapos tata
<laughs> Oo. Parang wala ka naman magawa kundi gawin. <chuckles>
Hmm, tama pero, para sakin naman kasi parang, ah, karapatan mo naman na hindi sagutin yung tawag na yun di ba?
Totoo kasi hindi na oras ng trabaho eh, parang bilang bilang ano, nakaka-taas sa empleyado mo dapat marunong kang marunong kang rumespeto ng oras.
Di ba? Mm. Kaso mm. Mm. Oo. Mm. Tsaka meron pa yan yung ano, yung pag-ano, pag-naka leave pa di ba? Tawag sila ng tawag yun din yung nakakainis eh, di ba? Parang, dapat hindi ka na nag-absent or nag leave para ano. <laughs>
Ay, oo. Opo. Oo kaya ka nga di pumasok para, mag-pahinga di ba, tsaka hindi ka naman bayad sa mga oras na yun. <laughs>
Tama. Mm, mm. So ayun, dun sa unang tanong. Yun, ano ang mga estratehiya na ginagamit mo upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga? Good.
Para sakin siguro ano, yung pagkakaroon ng schedule katulad nung sinabi mo, time management, nag-lalaan talaga ako ng oras para sa sarili, kasi napaka-halaga ng pahinga eh. Kasi kung, pinipilit mo yung sarili mo kung trabaho ka ng trabaho tapos di ka na nakakapagpahinga, hindi ka na nakalabas, eh, mahihirapan ka na gawin yung trabaho mo kasi pagod ka na, stress ka na, ang dami mong iniisip, tapos yun sa pang physical din mamaya yung kalusugan mo hindi na kaya, no?
Hmm. Mm. Oo. Oo. Mm, mm. Tama, tama. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama, m

Kasi parang, ah, parang ano, mas marami siyang negatibong ano, epekto sa katawan, 'di ba?
Totoo. Pero sa pagtatrabaho naman ng gabi, may bonus, may karagdagang on onti lang, pero parang hindi siya alam mo 'yon, hindi siya worth it, kumbaga. <chuckles> Kasi na ang naaapektuhan do'n yung kalusugan mo, yung mental na kalusugan mo rin bukod sa pisikal. Kaya
Hmm. Ah Mm. Mm. Ah okey. M At ayun. Mm. Ilang buwan kang nagtrabaho ng panggabi, gano'n?
Apat na buwan lang. Kasi <chuckles>
Kunwari hindi oo nga, sasama.
In kahit medyo okey naman yung sahod, pero 'yon, ang hirap talaga, eh. Parang mas okey sa'kin yung sakto lang o kaya kahit medyo mababa gano'n. Eh, basta okey yung isip ko, okey yung kalusugan ko. 'Yon yung prioridad ko, yung sarili ko. <chuckles>
Hmm. Mm. Hmm. Ayun. Mm. Hmm. Tama, tama. I parang natakot naman ako kasi ngayon, ah, parang wala talaga akong trabaho, naghahanap pa lang ako. Ah, kinokonsidera ko na mag-apply do'n sa mga panggabi nga, pero parang, ah, hati pa kasi yung loob ko, kasi 'yon nga, mas gusto ko yung mas gusto ko kasi yung kumpleto, yung tulog gan'on, 'di ba? Iba nga mm.
Mm Mm. Ah. Totoo. Lalo na ngayong tumatanda tayo, iba yung kapag kumpleto yung tulog mo.
Mm. Oo nga. Tam tama parang gano'n. Parang ayoko din. Mas gugustuhin ko rin yung may sinasabi ba nilang work-life balance.